う、そうなんです。う、で、反発して
うーんと、答えが出てないってことですよね？意見を求めてくるってことは、何かしら答えが欲しいけど、それに対して意見をゆうと、反発してくるってことなんですね？
う、そうなんです。で、まあ、しばらくすしばらくすると、あの、他の人の、あかうんどうかの話も総合した上で、この間こうだったけど、やっぱそうだったって認めるわけですね。
難しいですね。 ああ、その、先ほど仰ってた、考えが公務員的っていうのは、ど具体的にどういう感じなんです？
あの、人を使うとか、お金を稼ぐっていうところが、全く考えられてないんですよね。
ああああ、人を雇いたくないってことですか？
やは、う、いや、雇ったとしても、多分使いこなせないと思うんですよ。
ああ、なるほど。例えばどうゆう風な会話から、そうゆう、あの
うん。ゆうこときゆうこと聞いてくれん、ゆうこと聞いてくれないってゆう話がある時に、彼女がゆうのは、「でも、説明するのも面倒くさいし」ってゆう話になっちゃうわけです。
ええ。 ああ。具体的にどうゆう、あの、相談されてます？その
ある作業する時にね。
あの、雇うことに対して、どういう感じであなたに相談っていってますか？
あ、だから、えっと、人を雇う雇ったとし雇ったとしても、次には、その仕事を、やって欲しいことを説明するのがめんどくさいという、意味の分からないことを言ってきますね。
ええ。
え。
説明するのがめんどくさいっていうのはうん、うん。
めんどくさいたいとゆうゆう意味不明なこと言ってきますね、はい。だか、それに対して、だから、い意図をちゃんと説明してあげなければ、相手が理解出来るわけがないでしょって話をすると、なんかもう怒ってますよね。
え、それは、あの ええ。